Eh.
No ehm, sì, ehm, diciamo poi sì, sicuramente sono esperienze bah, io, mhmm, diciamo poi alla fine faccio molto affidamento all'atmosfera, al contesto in generale; poi alla fine, magari, la bellezza della camera fino a un certo punto.
Mh. Sì. Certo, comunque poi e po poi a poi, secondo me, guarda, comunque anche ques parlavamo prima di un incontro, conosci una ragazza cioè, quello che conta, comunque, è come sei tu, ehm, que co come come come come ti comporti, come parli, come come reagisci eh, eh, sì.
Sì. No, infatti. Poi alla fine <chuckles> eh, sì, sì, sì, sì. Puoi essere puoi essere, ecco, la persona più più come dire, puoi sceglie il ristorante stellato, si può agghindare sì può esatto, esatto.
Eh, e certo. Se sei un cafo se uno è un cafone, è una persona maleducata, spiacevole, può scegliere anche il ristorante da 500 €. Eh, ehm, cioè non serve a niente comunque lì, eh.
No, certo. Poco, interessante, noiosa. Certo. No, no, no, no.